जी, देखिए अ, कुछ दिनों से ना मैं काफ़ी परेशान हूँ और हुआ यूँ था कि कुछ समय पहले ना, मैं बीमार पड़ गया था और बीमार पड़ गया, तो मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला कि, "तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, कोई बीमारी नहीं है, तुम ठीक से खाना-पीना नहीं खा रहे हो, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हो। तो बाहर की ये जो अ, फूड्स हैं, पकौड़े हैं, कचौड़ियाँ हैं, ये सब चीज़ें जो खा रहे हो तुम, इन सब चीज़ों को बंद करो। इससे तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है और तुम्हारे शरीर में ना न्यूट्रिशन्स की अ, डेफिशिएन्सी आ रही है। तो अ, ये सब चीज़ें उन्होंने बोला। तो अ, सच बोलूँ, तो मेरी इतनी बजट जो है, वो उतनी है नहीं कि मैं पौष्टिक खाना खा पाऊँ या हो सकता है कि अ, कम बजट में भी अ, पौष्टिक खाना हो, तो इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो अ, मुझे ये बताइए कि अ, पौष्टिक खाना न ऐसा क्या कम बजट में अ, हो कि जिससे मेरा अ, पौष्टिक खाना अ, मेरा शरीर में जो भी न्यूट्रिशन्स की ज़रूरत हो, जो भी पौष्टिक आहार ज़रूरत हो, वो मिल पाए? क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें अ, विटामिन बी 12 की कमी हो गई है शरीर में, जिससे तुम्हें ये सब अ, परेशानियाँ हो रही हैं और ये सब स्वास्थ्य संबंधी उसी से रिलेटेड है। तो मैं बिल्कुल अ, कन्फ्यूज़ हो गया हूँ, समझ नहीं आ रहा, क्या खाऊँ? बाहर की खाना खाना तो था, वो तो मैंने तो बंद कर दी, लेकिन अ, अब मैं पौष्टिक खाना खाऊँ क्या? घर में तो नॉर्मल रोटी, दाल-चावल ही बनती है, इसमें अब पौष्टिक खाना क्या खाऊँ? इसके बारे में आपसे मैं बिल्कुल सलाह चाहूँगा।
जी, आपको मैं ज़रूर सलाह दूँगा इस पे और काफ़ी जानकारी भी दूँगा, ताकि आपकी मदद में आएँ, पर उससे पहले मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा आपसे, कि आपके घर पे कितने लोग रहते हैं और कितने लोग खाते हैं और कितने बार आप मतलब आपके घर पे खाना बनाया जाता है?
जी देखिए, मेरे घर में ज़्यादातर एक ही बार खाना बनता है। मैं अ, सुबह का खाना बनता है, तो ए 11-12 बजे तक बन जाते हैं। वो दाल-चावल होते हैं नॉर्मली और दाल-चावल, सब्ज़ी, कभी भुजिया होती है। तो वो खाकर ना पूरा दिन ऐसे ही यूँ यूँ ही बीत जाता है, फिर दोपहर का खाना ऐसा नहीं होता है कुछ, क्योंकि अ, मैं बाहर रहता हूँ और मैं परिवार के साथ अभी हूँ नहीं, तो मुझे खुद ही करना पड़ता है। उसके बीच में अगर मुझे भूख लगती है, तो मैं व कहीं भी बाहर चला जाता हूँ, बाहर से कुछ अ, खा लिया। तो अभी तो मैं घर पे नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक रूम है, वो मेरा ही है एक्चुअली, तो मैं घर ही मानता हूँ उसको। तो ऐसा है कि वहाँ पे मैं खुद से अ, कभी बना लिया चावल-दाल और छोटी-सी, जिसमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े क्योंकि काम भी मुझे बहुत ही रहता है। तो इस वज़ह से मैं परेशान हूँ कि क्या करूँ मैं? मुझे बार-बार इसकी वज़ह से ना बाहर का खाना खाना पड़ रहा है, जिससे मेरे शरीर के अंदर जो भी अ, न्यूट्रिशन्स हैं, वो सही से पहुँच नहीं पा रही हैं और डॉक्टर ने बताया कि अ, तुम्हें बी 6, 12 की कमी से बहुत सारे लक्षण जो दिख रहे हैं तुम्हें। तुम्हारा खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, कमज़ोरियाँ हो रही हैं, थकान हो रही हैं और जो भी अ, दर्द हो रही हैं थोड़ी-बहुत, वो उसी की वज़ह से हो रही हैं। तो तो तुम्हें अपनी डाइट में सुधार करना पड़ेगा। तो किसी डाइटिशियन से बात करो। हालाँकि मैंने प्रयास किया बात करने का, लेकिन अ, कोई डाइटिशियन जो हैं, वो बहुत ही पैसे अफ़ोर्ड कर रहे हैं, बहुत पैसे माँग रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं बहुत ही परेशान हो गया हूँ कि मैं क्या करूँ? जी।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। देखिए, आपने कम बजट की बात की है कि आपका बजट कम है और उसकी वज़ह से आप पौष्टिक खाना जो है, वो खा नहीं पा रहे हैं या ख़रीद नहीं पा रहे हैं। तो अगर मैं बजट पे आऊँ, तो आप मेरे को बता सकते हैं कि आपका मासिक बजट क्या है? आप कितने पैसे आप खर्च सकते हैं, खान-पान में अपने शरीर के लिए?
जी। अ, मुझे लगता है कि अ, बजट की बात करूँ, तो बहुत से लोग होते हैं। वो मैंने देखा है मेरे कई दोस्त हैं अ, वो अपने न्यूट्रिशन का काफ़ी ध्यान दे देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो लोग प्रोटीन पीते हैं। तो प्रोटीन 2000, 8-8, 9 ऐसे-ऐसे महँगे-महँगे प्रोटीन वो पीते हैं। अ, कई सारे अ, अमेरिकन अ, प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अ, ऑन की आती हैं ऑप्टिमम न्यूट्रिशन ये सब तो मुझे लगता है ये सब मैं तो अफ़ोर्ड नहीं कर पाऊँगा इतनी महँगी चीज़ें तो मेरा, मैं बताऊँ अपने बजट के बारे में तो मेरा लगभग अ, हफ़्ता में 1 वीक की बताऊँ तो मैं हज़ार रुपए खाने पे ख़र्च कर सकता हूँ। तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें ऐसी क्या चीज़ें खाऊँ क्योंकि मैं ये सब प्रोटीन वग़ैरह तो अफ़ोर्ड कर नहीं सकता कोई भी और क सप्लीमेंट्स भी इतनी महँगी आती हैं अ, जो भी अ, देखा मैंने ऑनलाइन तो स कि क्या पता क कैसे मैं एक अ, फूड से मैं कैसे अपने न्यूट्रिशन्स को पूरा करना अ कर पाऊँ उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ।
देखिए अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, तो जैसे आपने प्रोटीन की बात की तो देखिए ये चीज़ तो है कि कहीं न कहीं जो चीज़ प्रोटीन देती है वो मतलब एक आसान तरीक़े से आपको हर कुछ आपको मतलब एक छोटे से डब्बे में बना के दिया है और आपको बस 1 स्कूप लेना है और आपका काफ़ी अ, जो काम होता है, वो सरल हो जाता है, उससे। अगर मैं आपसे कुछ अ, एक और प्रश्न पूछना चाहूँ कि आपके पास जब आप खाना बनाते हैं, तो क्या-क्या, क्या आपके पास दाल वगैरह उस समय पे स्थित रहतीं है कि नहीं है? क्या-क्या सुविधाएँ हैं आप पे? और रोज़ाना खाना बनाने के लिए आप कितना समय अपना उस पे देते हैं कि मैं जैसे होता है ना कि आधा घंटा लगा मेरे को सब खाना बनाने में आधा घंटा दे सकता हूँ या 1 घंटा दे सकता हूँ, आपके हिसाब से आप खाना बनाने में कितना समय दे सकते हैं?
जी। मेरे पास ज़्यादा अ, समय होता नहीं है तो इसी वजह से मैं मेरे पास अ, चावल दाल होते हैं कभी खिचड़ी बना लिया क्योंकि समय कम है। और मैं कोई टेस्टी हेल्दी खाना मुझे लगता है हेल्दी बनाने में समय कहीं लगता होगा तो मैं अ, बना नहीं पाता हूँ। और बस चावल दाल नॉर्मली बना लिया और खा लिया और कभी उसके साथ चोखा बना लिया। आलू की चोखे अ, बनते हैं और भुजिया होता है वो सब नॉर्मल चीज़ें होतीं हैं वो बना लिया। और, तो यही खा के अ, बस चलता है और कभी-कभी बाहर के पकौड़े-वकौड़े सब मिलते हैं वो सब चीजें खा लिया, कभी समोसे खा लिए, कभी अ कचौड़ियाँ खा लिया। तो अ, इतना समय है मेरे पास कम से कम आधा अ, घंटा 1 घंटा तो मैं दे सकता हूँ किचन में कि हाँ कुछ बना पाऊँ। तो अ, बस थोड़ी समझ नहीं है कि कौन-सी अ, वेजिटेबल्स में क्या होते हैं, किसमें क्या न्यूट्रिशंस होती हैं तो अ, इसके लिए तो डायटीशियन ही बता सकते हैं। लेकिन डायटीशियन को अफोर्ड करना मैंने सोचा ऑनलाइन लेकिन वो बहुत ही, अ, महँगा उनका था सब्सक्रिप्शन तो मैं मैंने सोचा कि नहीं इसमें इतना क्यों स्पेंड करूँ अ, किसी से सलाह ही ले लेता हूँ। तो यही है जी मेरी समस्या।
देखिए, जी। देखिए आपने काफ़ी अच्छी चीज़-सी ये सोची है। तो अगर आपसे एक आख़िरी प्रश्न मैं पूछना चाहूँ, आपके खानपान में कोई पाबंदी तो नहीं है ना कि जैसे आपको हो कि मैं सिर्फ़ वेज खा सकता हूँ मैं नॉन-वेज नहीं खा सकता मीट -मच्छी वगैरह कुछ खा नहीं सकता, या फिर अंडे वगैरह कुछ खा नहीं सकता, ऐसी कुछ पाबंदियाँ तो नहीं है आपकी कहीं खानपान में?
नहीं, नहीं। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है मैं सब कुछ खा सकता हूँ मीट-मछली अ, ये सब मैं शुरू से ही खा रहा हूँ। तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। और हाँ, मैं कभी-कभी अफ़ोर्ड नहीं कर पाता हूँ, उतनी अ, चीज़ें और म ये सब चीज़ें जो क मेरे अ, पिताजी ज़्यादातर करते हैं मीट-मछली वग़ैरह लाना। <smacks lips> तो अ, ये सब चीज़ें मैं ज़्यादा अफ़ोर्ड नहीं कर पाता।
जैसे, जी। तो अगर अब मैं आप पे आऊँ सलाह देने की। तो जैसे आपने बताया कि देखिए आपने बताया कि आप हज़ार रुपए 1 हफ़्ते का आप ख़र्च सकते हैं। ठीक है? तो मेरी आपसे यही सलाह रहेगी आपको लगता है जैसे, आपके शरीर में B6 की, B12 की बहुत कमी लग रही है। तो अभी के समय पे मैं भी देखिए मैं जिम करता हूँ तो मैं अपनी सलाह दूँ तो कहीं न कहीं आप अंडे खाइए। आप केले खाइए, आप केले के अलावा कोई मीट खाइए। आप चिकन ब्रेस्ट खाइए, कितनी चीज़ें आज मार्केट में अवेलेबल है मैं बताऊँ, मार्केट में आ रखी है या फ़िर कोई मतलब आपको मतलब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए ₹50-₹100 का चिकन ब्रेस्ट लीजिए। वो आपका एक टाइम खाइए, आपका म उसमें से अमाइनो एसिड मिल जाएँगे आपको। आपको रिकवरी मिल जाएगी बॉडी की। आपको B6-B12 वो जो उसकी कमी जो लग रही है वो भी आपकी पूरी हो जाएगी। और प्रोटीन की तो बात ही छोड़ दीजिए इतना प्रोटीन की प्रोटीन पाउडर भी फ़ेल हो जाएगा उसके सामने। उसके इलावा देखिए ₹100 का तो आपको हो गया ये चीज़ ठीक है चिकन ब्रेस्ट उसके अलावा आप देखिए ₹6 का अंडा आता है। ₹12 के 2 अंडे आ गए, ₹24 के आपके आ गए 4 अंडे, ₹24-₹25 के आपने लिए 4 अंडे, 4 अंडे से आपका जो है, जो आपको दूसरी कमियाँ हैं वो आपकी हो जाएगी पूरी, B6-B12 की आपकी ठीक है और उसके इलावा इलावा आपको मैं बताऊँ आपको अगर आप पतले हैं आपको चाहिए कि आपकी मतलब थोड़ा शरीर आपका बने या फ़िर अच्छा दिखे या फ़िर थोड़ा मतलब आपको बल्क-बल्क में चाहिए। तो ये चीज़ें तो आपके लिए मैं बोलूँ तो मतलब आपके लिए एक मतलब गोल्डन मतलब एक बोलूँ तो सोने पे सुहागा है आपके लिए। ये चीज़ों का आपका सेवन करेंगे ना अगर आप, तो हर चीज़ मैं बोल रहा हूँ, हर चीज़ फ़ेल हो जाएगी। रिकवरी भी मिल जाएगी आपको स्ट्रेंथ भी मिल जाएगी और स्ट्रेंथ के इलावा मैं बोलूँ तो आपकी एक बल्किंग भी हो जाएगी। और आपको खुद ही जोश महसूस होगा कि यार ये चीज़ तो है ही कहीं न कहीं। और इसके इलावा अगर मैं बात करूँ तो देखिए मैं अगर आपको बताऊँ तो 50 ग्राम आप सुबह में प्रो वो ले लिए पनीर लीजिए। 50 ग्राम पनीर से क्या होगा कि देखिए 50 ग्राम अगर आपको बहुत कम लग रहा है तो कम से कम 100 ग्राम पनीर तो लीजिए ही लीजिए। 100 ग्राम पनीर अगर आपको लग रहा है मैं को बनाने में समय लगता है, तो उसको कच्चा उसमें हल्का सा नमक डाल के खा जाइए। उससे क्या होगा, उससे भी आपका जो प्रोटीन का जो आपका लेना होगा ना वो पूरा हो जाएगा। और प्रोटीन में आपको पता है सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। पनीर में, तो मतलब देखिए कितनी बड़ी बात है 100 ग्राम से इतना सा पनीर और प्रोटीन आपका पूरा इंटेक पूरा। और उसके इलावा अगर मैं बताऊँ तो ये मतलब बादाम वग़ैरह आपका सेवन कर सकते हैं। बादाम वग़ैरह से क्या होता है उसमें फ़ाइबर्स होते हैं, फ़ाइबर आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने बोला दाल वग़ैरह आप खाते हैं तो दाल में तो कितना प्रोटीन होता है। दाल तो मतलब खुद डॉक्टर बोलते हैं कि, हाँ भाई आपको दाल खानी चाहिए। वो चावल जो है चावल में होते हैं कार्ब्स। कार्ब्स क्या होता है आपके शरीर को बनाने में थोड़ा भरने में काम आते हैं। इसलिए 1 प्लेट चावल खाना तो ज़रूरी ही ज़रूरी है। अगर कोई पतला इंसान है उसको शरीर उसका बढ़ नहीं रहा है, तो मेरे हिसाब से तो देखो उसको चावल खाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक चावल जो है उसमें कार्ब्स है और जो कार्ब्स है शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है उसके लिए। जो तो अगर पतला होना चाहता है उसको तो चावल खाने की ज़रूरत नहीं है पर जो मोटा होना चाहता है तो उसको चावल खाना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ दाल हो जाए तो क्या ही बात हो जाए, तो ये कुछ-कुछ चीज़ें हैं जिसको आप अपना सकते हैं अपने दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी में जो आपके प्रोटीन फ़ाइबर्स वाईटामिन्स, मल्टी वाईटामिन्स जो मैं अगर बात करूँ आपके रिकवरी अमाइनो एसिड सब पूरी करेंगे। तो इन चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं।
ये। हाँ। अच्छा। ठीक है। जी, बिल्कुल। मैं एकदम ग़ौर से ध्यान से आपकी बात सुन रहा था क्योंकि, ये चीज़ें मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी थी। क्योंकि इससे मेरे अ, हेल्थ पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, तो मैं बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुन रहा था और आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि मेरी समस्याएँ अब हल हो जाएँगी। और अब मुझे लग रहा है कि ये किसी डायटीशियन की भी ज़रूरी नहीं है। आपको बहुत ही गहरी जानकारी है इसके बारे में। तो आप इस जानकारी ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी तो आपका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ।